L'information est omniprésente aujourd'hui, hein, que ce soit à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, heu, elle est partout et le problème c'est que, heu, bah, trouver une source d'information ça fiable, c'est pas forcément simple. Alors la question, c'est comment toi tu arrives à repérer vraiment une source d'information qui te semble fiable?
Alors, heu, comme j tu as pu le dire c'est vraiment de plus en plus compliqué, heu, c'est pas comme il y a 10-20 ou 30 ans où, heu, on pouvait prendre le journal et heu, on savait à peu près que la que l'info était était vraie et vérifiable parce que, beh, voilà il y avait pas autant de on va dire de réseau d'internet des choses comme ça. Exactement, et donc, ben, c'était beaucoup plus simple, heu, mais
Ouais. De source, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que ouais, c'est vrai que c'était beaucoup plus simple, heu, il y a encore quelques années en arrière. Peut-être avant la présence des réseaux sociaux, heu, là par contre l'information elle semble être mais, heu, omniprésente quoi tout le temps, tout le temps 24 sur 24.
C'est exactement ça. Beh, quand tu vois que maintenant en fait au à la télévision tu as des chaînes d'infos, heu, en continu. Tu te dis que que bien évidemment ça a vachement évolué et que, bah, heu, maintenant, heu, le le ce qui est d vraiment très complexe, hein. C'est avec tout ce qui va être l'intelligence artificielle de savoir où on est, heu, qui est la personne qui parle et est-ce que cette personne existe?
En continue, ouais. Mmh mh. Ouais, c'est vrai que, hem, tu as tout à fait tout à fait raison là-dessus. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a vraiment du mal maintenant à décrypter, bah, ce qui est, heu, heu, véridique, ce qui a été trafiqué, et ça rend vraiment les choses, heu, assez compliquées et hem, du coup, la la question, heu, de départ c'était: «Comment tu fais, toi, pour vérifier, tu vois? Que ta source est fiable, est-ce que tu as des petites techniques?».
Alors, heu, j'ai pas vraiment de technique, heu, déjà, avant de de d'aller chercher une information, je vais voir si c'est une information, par exemple, qui est cruciale, heu, c'est-à-dire que, bah, par exemple pour moi, là, à l'heure actuelle, heu, toutes les tensions qui peut y avoir avec les États-Unis, la Russie, heu, oui, c'est important, heu, mais est-ce que c'est crucial pour moi de savoir si, heu, on va dire, Poutine a dit ceci, Trump a dit cela? Non, parce que ça va pas plus me changer, heu, ma vie, heu
Ouais. Mouais. D'accord, donc tu tu priorises, en fait, en fonction de de ce qui va t'atteindre, toi.
Exactement, c'est vraiment, te complètement ça donc là, par exemple, heu, actuellement, c'est, heu, bah, par rapport nous à notre gouvernement, il y a plein de lois qui passent un petit peu en loucedé, parce que, bah, voilà, on est pas on est pas à fond dessus et on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, heu, ils sont à la fois source d'informations fiables et source d'informations fausses.
Mmh mh. Oui, complètement. Alors justement, comment on fait pour arriver à à démêler, tu vois, le vrai du faux quand on a des choses, hein, qui passent, heu, dans les stories et cetera mais en permanence, en fait?
Et bah, justement, moi, ce que je fais, c'est par exemple si, heu, une information m'intéresse, heu, par exemple, heu, je vais on va dire, heu, voilà, on est, heu, début novembre, heu, le SMIC au lieu de passer à 1 500, on va dire qu'il passe à 2 000, donc là, je me dis: «Ah, bah, c'est cool, c'est intéressant pour tout le monde.», donc je viens de voir ça, par exemple, sur Instagram. Alors, dans un 1er temps, je vais aller regarder également sur les comptes un petit peu de tout ce qui va être les sites infor heu, d'information, donc heu, BFM, LCI, heu, toutes les pareil les pages donc Le Monde, l'Express pour déjà voir
Mmh mh. Ouais. Oui. Ouais. Donc tu tu te réfères à des sources on va dire, heu, d'autorité?
Exactement, donc mais j'en fais plusieurs parce que, heu, j'ai remarqué, heu, que depuis, bah, très longtemps, en fait, chaque source, que ça soit, par exemple, des sources télévisuelles ou des sources, heu heu, écrites, elles penchent d'un côté ou de l'autre de la balance politique donc
Mmh mh. Oui. Ah oui! Oui, oui, effectivement, hein, c'est vrai qu'en France on a des médias qui sont assez, heu heu, colorés politiquement et si on fait pas attention, effectivement, on peut avoir une version ou l'autre de la même information.
Voilà, c'est exactement ça, donc heu, je vais aller regarder un petit peu partout, sur plusieurs points de vue et si, bah, au final, heu, par rapport, heu, à 2-3-4-5, heu, sites ou informations au final ça revient au même, je me dis que l'information est fiable.
Mmh mh, ouais. D'accord. Alors, quand tu as, heu, éclusé, on va dire, ces sources d'information, heu heu, dites, heu, d'autorité, est-ce que tu vas quand même vérifier? Alors, soit, par exemple sur des, heu, sites du gouvernement, heu, parce que là, tu avais pris l'exemple du SMIC, donc heu, c'est une information qu'on aurait pu, par exemple, trouver, hem, sur un site du gouvernement, ou est-ce que tu vas, en plus, vérifier sur, heu, bah, sur les réseaux sociaux, sur des médias un petit peu moins, heu heu, importants?
Alors, b d déjà, moi, je vais jamais vérifier sur les réseaux sociaux, heu, type Instagram ou, heu, ou même, on va dire t ex, heu, Twitter. Les per les personnes qui vont en parler. Heu, comme je te disais tout à l'heure, les sites comme BFM qu'on peut trouver sur Instagram ou Le Monde, là, oui, parce qu'il y a quelqu'un, il y a je sais qu'il y a un humain derrière qui va, heu, mettre les informations. Heu, quand ça va être une story d'une personne que je ne connais pas, heu, j je peux pas être sûr que, heu, cette histoire sera vraie.
Mouais. Mmh mh. Ouais. D'accord. Donc heu, il y a de la méfiance.
Oui, de plus en plus. Et puis, surtout comme, heu, on en parlait tout à l'heure, heu, à cause de l'intelligence artificielle où, heu, il y a encore 6 mois, heu, c'était assez grossier, heu, tout ce qui était deepfakes, fake news. Heu, alors que là, aujourd'hui, heu, ça devient de plus en plus compliqué.
Mmh. C'est vrai. Ouais. Ouais, aujourd'hui, c'est ça devient effectivement notamment sur les images, hein, extrêmement difficile de de repérer que c'est une image qui a été trafiquée ou même totalement produite, heu, par l'IA.
Exactement, bah, heu, c'est ce que je te disais tout à l'heure, heu, bah, il y a 6 mois, c'était encore grossier parce qu'on voyait des fois le visage était pas bien, les jambes ou les bras étaient trop fins, il y avait plein de doigts et cetera et cetera. Et heu, par exemple il y a quoi, il y a peut-être 1 semaine ou 2, heu, bah justement, j'ai vu qu'une intelligence artificielle qui chantait superbement bien, donc, une personne qui n'existe pas, heu, a eu un contrat, heu, avec une maison de disque on va dire physique, heu, pour produire ses titres.
Oui. Mmh mh. Moui. Ouais! D'accord. Il y a pas aussi un acteur ou une actrice qui est totalement virtuelle?
Oui, ça me parle également, heu, tu tu fais bien de m'en de me rafraîchir la mémoire, mais oui je crois que maintenant, heu, il y a il y a eu un une actrice je crois, qui, heu, qui a des contrats mais heu, c'est tombé à l'eau de mémoire parce que, heu, c'était un p c'était pas fiable et on peut pas en fait mettre un un acteur, heu, ou une actrice, heu, d'IA, heu, dans un film, heu, dans un vrai film quoi.
Ah! Ouais. Ouais. Pour toin heu, quels sont les les dangers justement d'avoir recours à à cette intelligence artificielle, hein, notamment par exemple, heu, pour un chanteur qui aurait des contrats, tu vois? Avec une, heu, une maison de disque.
Et ben moi ce qui me fait peur ça va être tout ce qui va être le plagiat ou chose comme ça, heu, car, bah, comme je te disais tout à l'heure là, cette, heu, cette IA qui chantait bien, c'était des mix avec, heu, Beyoncé, Alicia Keys, heu, Whitney Houston, donc en fait ça va être des voix qui vont être mixées, mélangées, pour en soi, avoir le un public le plus large possible.
Mmh. D'accord. Ouais. OK donc effectivement, ouais, on on mixe plusieurs voix pour arriver à un nouvel artiste finalement c'est ça?
Exactement c'est tout à fait ça donc au final, bah, cette personne, enfin, cette IA qui est donc pas humaine, heu, bah, va pouvoir sortir limite des chansons toutes les 10 minutes, ne sera jamais fatiguée, n'aura jamais faim, heu, ne va jamais, heu, être dans tout, heu, toutes tous les problèmes liés à à l'amour, à la drogue, à l'alcool, à ses à ses addictions donc heu, c'est vraiment en fait, heu, tu as une une suite de 1 et de 0 qui va permettre à des humains, heu, de, heu, de ki de kiffer, <laughs> de kiffer quelqu'un de qui pourront jamais aller voir en concert.
Mmh mh. <chuckles> Oui, oui. Ouais. De créer à la place des humains. Ouais. Ouais, ouais, ouais et effectivement, hein, c'est que ces, heu, ce ces artistes virtuels sont des gens qui rentreront jamais dans la polémique, qui négocieront jamais leurs salaires ou des choses comme ça, donc heu, c'est c'est ça devient très facile, finalement.
Exactement et donc, ben, justement, comment, heu, voilà, comment être sûr après, derrière, que l'information qu'on va voir, bah, à la télé, heu, par exemple, parce que de plus en plus maintenant avec l'IA, on peut créer des vidéos et justement, bah, ces vidéos en mettant quelques mots clés et en payant, bien évidemment, heu, eh ben, on peut réussir à créer quelque chose de plutôt pas mal, parce que, bah, quand on va, heu, dans le monde du cinéma avec, heu, bah, les effets spéciaux qu'il y a actuellement
Mmh mh. Oui. Ouais. Oui, on voit déjà à quel point c'est c'est magnifique.
et c'est ça, donc on se dit: «Bah, heu, on peut créer une vi on arrive à créer ça dans des films, alors une vidéo de quelques secondes, une trentaine de secondes»
Mmh. Mmh mh. C'est très facile. Ouais et et c'est la porte ouverte à à la désinformation, finalement, parce que, heu, un un état ou une personne qui peut avoir envie, heu, de faire du mal, heu, c'est très facile pour elle de de monter une vidéo.
Exactement, mais c'est tout à fait ça parce qu'avant, il y a encore, heu, oui, on va dire 20 ans, heu, les moyens de voilà, d'information, c'est comme je te disais la télé pour ceux qui étaient qui pouvaient et c'était les journaux, en règle générale. Là, maintenant on est tellement inondé d'informations que, heu, on sait plus où donner de la tête et on sait plus en qui avoir confiance.
Oui. Mmh mh. Ouais. Ouais complètement. Est-ce que tu penses que, heu, justement, hein, cette source de désinformation on devrait apprendre à à la repérer peut-être notamment avec des formations je pense à l'école mais mais peut-être pas qu'à l'école? Est-ce que tu penses que ce serait utile toi?
Alors oui je pense que ça serait vraiment très utile, mais pas forcément qu'à l'école, hein. Je pense que ça serait pour tout le monde pareil parce qu'on n'est pas on n'est pas à l'abri, heu, nous, heu, et et et et puis même notre voisin par exemple, car, heu, là les comme je te disais les dernières vidéos f fabriquées par l'IA, heu, on on s'y méprend presque à croire que c'est pas, heu, pas humain ou avec un filtre par exemple.
Mmh mh. Oui. Ah oui oui. Ouais, ouais.
Donc heu, c'est vraiment pas facile de de s'y retrouver là-dedans et donc heu, être formé je pense que oui ça aiderait beaucoup parce que, bah, que ça soit sur TikTok ou même sur Instagram, il y a énormément de vidéos qui n'existent pas réellement en fait.
Mmh. Ouais. Ouais. Comment tu imaginerais, toi, une formation alors je je je reste sur l'école parce que c'est vrai que former, heu, les enfants, heu, dans le cycle scolaire c'est peut-être plus facile que que les adultes, heu, comment tu imagines cette formation? Est-ce qu'il faudrait leur montrer comment on fait des des vidéos, heu, fake news? Est-ce qu'il faudrait, heu, leur apprendre à décrypter?
Alors oui, moi je pense qu'il faudrait d'abord leur apprendre à décrypter et je pense même que dans un monde idéal, heu, on à un moment donné justement par rapport à ces à ces à ces vidéos, on va avoir aussi des outils comme par exemple des lentilles ou des lunettes qui permettent en fait de voir si, bah, la personne, heu, et heu, a une aura par exemple ou a un corps et pas juste une suite de de 1 et de 0 comme je te disais tout à l'heure.
Mmh mh. Mouais. Ouais, ouais donc là, on est vraiment dans plus que du décryptage en fait c'est vraiment, heu, savoir comment fonctionne l'intelligence artificielle.
C'est ça exactement et et après peut-être mettre mettre des limites justement de se dire, bah, voilà, on va plus utiliser pour tout ce qui va être information, heu, l'IA. On va vraiment rester sur de l'humain, heu, sur, heu, bah, voilà aller faire des interviews, aller questionner les gens que, heu, mettre dans un un moteur de recherche des mots clés et créer cette vidéo de toutes pièces.
Mmh mh. Ouais. Ouais complètement ouais, ouais et, heu, le fait que l'intelligence artificielle aujourd'hui, hein, heu, bah, supplante pas mal de métiers comme, heu, les photographes peut-être les rédacteurs, heu, dans tout ce qui est, heu, heu, journalisme et information. Est-ce que tu penses que ça pose un problème toi justement pour la fiabilité de l'info?
Alors, oui, complètement parce que, heu, un ordinateur, heu, malheureusement sera beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace, heu, qu'un photographe, heu, pourquoi je dis ça? Parce que, heu, moi, ça m'est déjà arrivé de regarder justement une photo, heu, faite par un téléphone ou même par un photographe et demander, en fait, à un algorithme de me recréer une photo quasiment similaire, heu ou identique et heu, bah, sur la photo qui avait été créée il y avait beaucoup plus de détails, il y avait beaucoup plus de choses qui m'attiraient et heu, où j'aurais eu plus, heu, l'intention d'a d'y aller, en fait.
Ouais. Ouais. Oui, identique ouais, OK. Ouais. Mmh mh. Ouais, donc tu veux dire en fait que, hem, les cette intelligence artificielle-là, elle crée quelque chose en plus d'être, heu, efficace, elle crée quelque chose de joli à regarder qui nous attire?
C'est ça, exactement. C'est, heu, ça m'a vraiment donné envie d'aller, heu, bah, de continuer de voir d'autres, heu, photos parce que, bah, suffit que derrière ça soit écrit photographe, heu, je dis Albert ou, heu, Léa et bah, je serais j'aurais continué à les regarder ces photos ne sachant pas que cette photo avait été créé, heu, par moi, on va dire, heu, juste avant, quoi.
Ouais. Mmh mh. Ouais, complètement. Ouais, ouais et le fait aussi, heu, comme on disait tout à l'heure, hein, que cette at cette intelligence artificielle, heu, ben, finalement, supplante des métiers, heu, de la rédaction, par exemple ou, heu, tu vois, du journalisme, est-ce que tu penses aussi que ça peut poser un problème dans la fiabilité de l'information?
Alors oui, après ce qui est bien aussi c'est que, bah, vu qu'on sait que maintenant l'intelligence artificielle va pouvoir peut-être remplacer certaines personnes et bah, ce tous les métiers qui étaient un petit peu on va dire, heu heu, à l'écart de tout ça, bah, ils vont peut-être se réveiller, on parlait des rédacteurs tout à l'heure, bah, ils vont peut-être se remettre un peu plus au travail pour essayer de trouver des choses et dire des choses qui sont mieux qu'avant et, heu, qui sont pas linéaires ou même binaires comme, heu heu, comme un ordinateur, quoi.
Mouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. OK. Est-ce que, toi, tu arrives à à repérer en termes de contenu écrit, hein, des textes qui sont produits par l'intelligence artificielle donc tu vois, un rédacteur qui aurait fait appel à l'intelligence artificielle et ceux qui sont réellement produits par l'humain?
Alors oui, alors pas à 100 %, mais heu heu, j'arrive quand même certaines fois à le à le voir parce que les tournures de phrases et les mots qui sont utilisés quand on connaît par exemple un une personne qui écrit souvent ou ou ou qui fait toujours les mêmes articles, on voit tout de suite sa patte, heu et donc heu exactement et donc là, bah, on on sent tout de suite que ça a été reformaté, que ça a été transformé, amélioré, bonifié.
Ouais. Mmh mh. Ouais, le style. Ouais. Mouais. OK. Alors si tu devais, heu, donner vraiment, hein, quelques conseils à quelqu'un qui cherche à vérifier, heu, l'information, qu'est-ce que tu lui dirais?
Bah, surtout ne pas se fier qu'à 1 seule source. Aller toujours en chercher plusieurs, heu, de différents horizons, de différents profils et ensuite voir si sur chaque, heu, information, chaque source plutôt, heu, voir si elles vont tous dans le même sens ou si au cas où il y en a une qui dit complètement l'inverse, et bah, peut-être aller du côté de celle-ci pour voir qui dit vrai et qui dit faux, ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace et d'éviter de se tromper.
OK, bah, écoute, merci, hein, vraiment pour, heu, les très bons conseils que tu as donné, hein, sur la fiabilité de l'information et heu, effectivement, hein, c'est c'est vraiment important de vérifier les sources.
Bah, je t'en prie et c'était vraiment super.